À, là giống như là lúc mua á thì, kiểu như, là, ờ, rất là hứng thú luôn, kiểu là, ừm, cái gì cũng mua cái gì cũng thích hết trơn á, mua xong rồi lại không suy nghĩ là, ơ, lúc đó mua thì lại không suy nghĩ là bây giờ bây giờ mình còn bao nhiêu tiền, đúng hông? Cứ mua đã, mua cho sướng đã rồi sau đó là, ờ, khi mà, kiểu, trả hết tiền rồi thì bạn cảm thấy là, ờ, bây giờ mình không còn đủ nữa. Ừ, thiệt sự mình hiểu cái cảm giác của bạn nha, nhưng mà cho mình hỏi nha thì hông biết á là bạn có hay mua đồ giảm giá hông và bạn là mua, à, kiểu như, là hay là bạn, kiểu như, là, ờ, thích cái đó là mua liền luôn, bạn hông đợi những cái ngày giảm giá, thì hông biết là bạn có hay như vậy hông ha?
Ừ, đúng rồi. Chính xác. Đúng rồi. Ừm.